あの、直感と理屈って、普段はどっちを優先するとかあります？
うん。 あの、僕、多分理屈を優先するというか、ちゃんと理屈を考えて行動すると思うんですけど
うん。 ええ。
初めは直感で取るんですよ。
あ。うん。なるほど。うん。
初め直感で、例えば、これはいいものかどうかとか、この人、いい人かどうかっていうのを直感でまず、のフィーリングとか
はい。 うんうん。 ええ。
で、感じるんですけど。
あい。
その後、確認するんですよね。
あ。それが良かったかですか？
そう、それがほんとにいいものかどうかっていうのを
はあ、確認する。
うん。 なんでいいかっていう理由をちゃんと見つけていって。
あ。 そうですか。
うん、で「あ、正しかった。あ、違うんだ」っていうのをそこで判断するんで。
うん。 あ、そうですか。え、なんとなくですね、えっと、じゃあ、直感で、ま、あの、決めるっておっしゃってましたけど、直感の通りでいい場合が多いですか？
うん。 うん。 はい。 うん。 うんとね、僕、人に関しては直感で8割ぐらい当たってまど
うん。 ええ。 あ、うん。
あの、仮面かぶってる人がいるんで。
あ、やっぱり、いるか。<laughs> 仮面かぶってる人。あ、そしたら、えっと、でも、仮面をかぶってとしてたとしても、仮面を外しても、あの、直感通りの人もいることはいる？でも、仮面をかぶことはあまりなんですかね。
うん。います。いますいます。 うん。 え。 あのね
うん。
多分ですけど、本心だっていう人も結構いるでしょう。人だと。
うん。 本心？
うん。本当は自分が、すごい何て言うんだろうな。強迫性じゃないけど、結構、なんか、いやあな性格とか嫌みとか言っちゃうような性格の人でも、普段はなんか、いい人みたいなことをしててとか。
ええ。 ううーん。 はい。 あ。 ああ、そういう人もいますか？
はい。で、表と裏とかもあるし、色々あるんだけど。
うんうん。ええ。
そう、で、あ、この人こういうとこあるんだって、後で気づいたりするとこも当然あるわけじゃない。
ああ、うん。そうですね。うん。
そう、で、後で、うわ、この人想像してた人と違うっていうことは、やっぱりどうしてもあるわけよ。
ああ、そうですか。そしたら、8割ぐらいは、でも、直感でだいたい合う。
うん。 大体。大体合う。
ええ、あ、その、に2割に値する、その仮面をかぶってる人って、あの、なかなかあの、わた私の経験でも、なかなかいないんですけど。でもそんな、にわ2割もいるんですね。で、びっくりしました。
うん。 <laughs> うん。 本当。 いますね。あの多分、これ、直感がほとんど正しいっていう人って、めっちゃめちゃ素直な人だと思うんですよ。
うん。 うん。 ああ、そうなんですか？
そう。で、僕はそういう人って、すっごいいい人だから、僕にとってはすごい、いい人なんだけど
うん。 ええええ。
もしかしたら騙されるんじゃない、っていう心配が
あ、そうか、なるほど。うんうん。
<laughs> うん。 そう、僕、最後理屈を信じるって言ったのは
へえ。 あ、はい。
直感で大体合ってると思ってるし、その、あの、ファーストインプレッションとか第一印象とかも、ちゃんと見てるから
うん。 はい。
けど あの、まあ、そこである程度の距離を保った状態でりいえ、ちょっとずつ判断するんですよ。
うん。 ええ、え。少しすごくですね、ええと、聞きたいのが、あの、ですね、その直感とか、で、ええと最初判断した後に、理屈で確認していくっていうのは、何だろう、その理屈で確認していくっても、意識があるんですか？なんか、それがふすごく不思議だなと思って。
<laughs> はい。 どうぞ。 うん。 はい。 うん。 あ。 不思議ですが、あのね、これなんですけど
うん。
僕喋ってて、あの色んな話するじゃないですか。で、相手が言ったこと、とか色んなこと、結構僕、会話とか覚えてるんですよ、昔の。
うん。 ええええ。 はい。 あっ、ああ、そうなんですね、はい。
だから、この人とこういう話したな、とか。で、後で噛み砕いて考えた時に、あっ、こんなこと言ってたわ、っていうのと
うんうん。 はい。 ええ。
今言ってることが、真逆のことゆってるとか。
ああああ。はい。
あの過去の記憶と、一致しなかったり。で、もう
うんうんうん。あ、はい。
そう、あの、時と場合によって当然違うじゃないですか。
ああ、そうですね、変わることも、ええ。
そう、僕暑いの好きなんですけど、でも冬好きですっていう人もいっから。
はい。 うん。あ、うんうん。はい。
だけど、これは絶対許せないって、一生許せないっていうか、もうこれは許すませんみたいなことが、実はそれオッケーです、みたいなこととか、「あ？」とかなったりするんですよね。
うん。 ああ。 あ、なるほど、じゃそれに気づく作業があるんですね。
くそうなんです。そう。あの、僕が「うわ、この人ダメだ」って思っちゃったのは気づいてた時なんすよ。ほとんど。
へーえ、うん。 はい。 あ、そうか、その場ではなくて。後で、うんうんうん、はい。
うん。そうです。 あの、裏切られたわけだでもないし、嘘つかれたわけでもないんだけど
ええ。ああ、はい。
本人があの、ほんとのこと言ってなかったなっていう風に感じてしまう
あ。 あ、なるほど。うんうん。その場では仮面をかぶってるってそういうことですね。
うん。 そう、その場ではいい風に多分言おうと思ったんだろうなとか、僕に合わせようと思ったんだろうな、それで喋ったんだろうなっていうのを感じてしまうと
うんうん、はい。 ええ、ん。あ。
うん。ズレが出ちゃうの よ。
あ、出ますね、うんうん、はい。
そう。そういうので、僕は初め直感で大体合ってるんですけどうん。付き合ってて、あれこの人っていう時があるんですよ。
うんうん、はい。 ああ、そっか、なるほど。そのじゃ、まあ直感でどういう人かわか、ね、大抵は分かるけれども、その仮面をかぶってる人ともあれですか？あの、ま、うまく付き合ったりはしますか？もうそこで関係を断ったりとかもあります？うん。
はい。 うん。 うーん。 あの あのね、と、僕に被害がなければ、距離を置いた状態でも平気なんですけど
ええ。 あ、はい。
被害が出た場合って、僕、結構許せないとか思うタイプだったんですけど
うん。 ええ、はい。
で、社長前の昔の会社の社長とかは
うん。
そういう人が自分が騙されたり、何かあった時に、そういう人と会った場合は、自分の、じ今後の人生に必要かどうか考えて、必要なければ、もう、その人はいなくても関係ないんだからみたいなことを言われて。
ええ。 はい。 ああ、うん。
その人を断つとかいうのはできるんですけど。
あ、はい。
でも、結構人間って嫌なことって結構忘れられるんで
あ。あ、忘れられるんですか？
忘れられます。
へえ、うん。
そう。だから、結構、あ、関わらなければ、たわざわざ断たなくても関係を。そう。あの、距離を置けば大丈夫みたいなことになってます。はい。
ええ。 ああ、あうん。 あ、なるほあ、そっか。あれですかね、えっと、じゃあ、大体、し仕事関係の付き合いだったら、そうやって、わ割り切れるって感じですよね。あの、そういう人そういう人だって分かってても、直接な被害がなければ大丈夫。ああ。でも、それは、あれですか、あの、友人とか、そういうプライベートになると、どうです、また変わります？
うん。 はい。うん、そうですね。うん。 うん。 そうですね。うん。 うん。 あの、僕プライベートでも、本当に親しい人は、僕の方も気を許すけど
うん。 うん。
あの、元々距離、置いてるんですよ、なるべく。いだから毎週末遊ぼうとか言われて、いいよタイプじゃなくて
ええ。 はい。 うん。
あの、ほんとに仲いい人はそういう風な関係性になるんだけど。そうじゃない人は誘われても「あ、今週末忙しいんだよね」とか言って結構、素直に断れるようにしてるんで。
うん。 あ、それはどうしてですか？
あの、あのね、何て言うんなな、僕が心を許してないのもあります、相手に。
うん。 あ、なるほど。あ、あるある程度は許してるけど、あ、まままだ、あ、まだそこまでじゃない。うんうん、はい。あ
うん。 うん、そこまでじゃない。 はい、そうでうん。で、僕心許してない人に、その人本人に「いい人だね」とかあんま言いたくないんですよね。
ええ。 ああ。
そうすると距離縮められちゃうんで。
あ。 すごい、そこまで考えるんですね。ええ。
<laughs> あ、自然自然とです、これは多分。
あ、ああ、そうか、自然とですか。
うん。そう、それこそ直感で、あ、まだ、こまでの中じゃないとか
うんうん。 ああ、はい。
うん、て思うんで。
あ、そうですね。え、それは、あれですか？ま、大人になってからですか？結構なんだろう、私、あの、今お話伺ってて感じたの、すごくなんだろう、言語化できてるのがすごいなと思ったんすよね。こういう時はこうするみたいな、<chuckles> はっきり。うん。
はい。 うん。 うんとね、違う、それも、自分の行動とか自分の考え方を見ててとか、ん、いつもさっき言ったみたいに、あとで「あ、この人言ってること違う」っていうの気づく。
うん。 ええ。 うん。あ、はい。
あの、多分、喋ってる最中とかも、結構「この人、何考えてんだろう？」とか、結構処理してるんですよ、頭ん中で。
ああ、うん。
そう、だから、うん、だから、そこで「あ、違う」とか、そういうの、しながら喋るんで
へえ。 ああ、あ、あ、なるほど。
あの、ちょっとまずいのが、喋ってる最中にトーン変わっちゃったりするんですよ。
ええ！なるほど、そうなんですね。
うん。なんかこうやって、 たのに、急に「あれ？」って思うと、なんか、暗いトーンになったり、おとなしいトーンなったり、ちょっとモードが変わるみたいな。
うんうん。 うん。 はい。 あ、そうですか。もう、あの、はっきり分かってしまうからですか？
多分違いを、か違和感を感じちゃった場合は
あ なるほど。
そこでわざと会話を途切って「あ、じゃあ、今度話しましょう」みたいな感じで去って行きます。
うんうん。 あ。 あ、わかええと、じゃあ、それやっぱ距離感間違っちゃいけないっていうので、すぐに、しゅ修正をするというか、ちょう調整するというか、あ、なるほど、そうあ、なるほどそうですか。ええ、あ、ちょっと気になったのは、あの、高校時代のお話で、あの、なんだっけ、すごく人を観察してるって伺ったこと覚えてるんですけど、それもあれですか？人をよく観るというか、あの、なんだろう、話しながらもこう、冷静な自分もいるみたいな、そういうことがあるんですかね？
うん。 そうです。はい。 うん。 はい、ちょっと変かもしんないですけど。 うん、そうなんすよ。 うん。 そうですね。はい。 うん、うん。 うん。 あのですね、その、高校の時の話なんですけど。周りの子たちがやってることがバカバカしくなって学校行かなくなったっていうのがあるけど、そこの一つに、あの、男子校で高校生だったんで、あの、ほかの子とかがいいかっこしいで、ちょっとあの、僕のことを貶めてじゃないど、僕よりもすごいんだみたいなとかをガーガー言ってってモテようとしてる子とかがいたんですよ。
うん。 ええ。 はい。うん。ええ。 はい。 ええ。 ああ、うん。 ええ。 あ、はい。<giggles> あ
で、僕は全然構わないけど、ダシに使ってもらっても。あ、じゃあ、逆に僕がいない状況だったらそれ言えなくない、と思って
ええ。はい。 ああ、うんうん。
あ、じゃ、休もう、と思って、バカバカしいし、こんなのって。
あ、なるほど。あ、そういう、あ、あの、ママウントを取ろうとするとかそういうことですかね？
そう。 あの、あのね、その子は多分悪気があったんじゃなくて、多分なんか気に入った子がいたけど
うん。 ええ。 ああ、はい。
その子が僕のことを聞いたりしてたみたいで、そのおん
ああ、そっか、気に入らない存在なんですね。
いや、違います。その子その子のこと自分の方に振り向かせたいので
ああ、あ。 うん。
僕よりすごいって多分言いたかったんです。彼は。はい。多分。うん。
あ。そっか、そっか。なるほど。そこで、あ、そっか、あなあなたが気にしてる、あの、彼よりも俺の方がってことで、ああ、あ、あ、そっか、あれですよね。すごくあの、分かりやすいですね。<giggles>
<laughs> そう、たぶ多分そう。はい。 ええ。 <laughs> そう。ん、僕はそんなのに付き合ってる時間も、めもったいない。めんどくさいし、で、ちょうど、あ、学校も勉強退屈だしなって思ってたんで、休んだんですけど。そうそう。はい。そういうのが見えち子供だから余計に見えちゃうんで、やってること、相手が、うん。そうそう。
うんうん、はい。 ああああ。 ええええ、あ、そうですか。そっか。 あ、なるほど。おお。あ、じゃあ、やっぱりあれですよね。やっぱり、よくあの、人をみ見てね見ていらっしゃるっていうのと、なんだろう、そやっぱ冷静てなところもすごくありますね。
うん。 あ、でもこれ僕両方ですよ。あの、その、プライベートものすごい抜けてるんで。あの、ちゃんと見る人見る時って、多分、気を張ってる時なんですよ。
ええ、そうですか。 うんうん、あ。 ええ。 うん、はい。
でも、気を抜いていると、ほんとに人が寄ってきても、「ああ」ってなっちゃうんで、なんかちょっとおバカさんみたいになっちゃうんで、はい。と
あ、そうですか。ええええ、あ、じゃあ、あれですか？バランスが取れてるんですね、自分の中でも？
うん、気が張ってる時は全然大丈夫です。うん。
ああ、そういうことですか。ええ。あ、なるほど。じゃあ、あの、その、なんだろう、最初の、仮面を被ってる人っていうのは、じゃあ、もう最初の時点で、わ分かってるんですよね。仮面をかぶ後で分かる？仮面
はい。 うん。 はい。 うん。 あの いや、そん時も、直感でなんで当たるかっていうと、「この人なんで僕に近づいてきたんだろう？なんか裏あるな」って思うとすと、やっぱり
ええ。 ああ。 あ、そうですか。うんうん。
はい。<chuckles> で、これちょっと、すもしかしたら性格診断とかもちょっと関係してるかもしんないんですけど、あの、なんだっけ？MIBTだっけ？あの、16種類の性格診断っていうのがあって
はい。 ええ。 ええ。
僕のその性格っていうのは、そういう性格なんですよね。 その反冷静に対応するみたいな、ちょっと、そういう部分もやっぱりあるので、性格的に。
うん。 あ、はい。 あ、ああ。そうですか。なるほど。
うん、あ、そうだ。だって、それ見て納得したんですけど。
うーん。でも、あれですね、まあ、直感が正しいっていうのは、まあ、ほぼほぼ間違ってないっていう感じなんですね。
うんうん。 ん。でも、2割は間違ってますよ。
うん。あ、そうか。2割まで。まあ、仮面をかぶっている人はでも絶対いるいるからですよね、それは。
うん。 そうですね。うん。ありますあります。うん。
そっか。ええ。なるほど、面白いですね。<laughs> うん。
<laughs> でもでも、結構仮面って男性で仮面かぶってる人はお金とか利益とか求めている人で、で、女性でかぶってる人は、その、僕の前でいい格好しようっていうか、なんかよく見せようとしてる人が多いですね。
はい。 うん。 ええ。 あ。えっと、そしたら、じょえっと、ま、男性の場合は分かるんですけど、女性の場合だったら、異性としてよく見せようと思っている場合ですか？それも、まあ、かあんまり関係ないんですかね。
うん。 うん。 あまり関係ないけど、ていとしてはもうもう、すぐ、分かるんで。
うん。 ええ。
すぐ下がる。<chuckles>
あ。そうですか。分かるんですね。ええ。
うん。あの 何て言うんだろうな、あんまり、そういう人とは自分から接触したくないって思ったりするんで、そんないきなり距離があって詰めたくないんで。
はい。うんうん。 あ。そうすか。でも、まあ、だいたい直感が、ほぼ仮面をかぶっていない限りは当たるんですね。ええ。
はい。うん。 そうですね。うん。なんか、本質的に何となく性格が分かるって感じかな、相手の。
あ。そうですか。はあ、なるほうわう、はい。
うん。 この子真面目だなとか、素直だなとかそういうのも、結構すぐ分かるんで。
あ。そうですか。なるほど。あの、おもし面白いお話今日も聞かせていただいてありがとうございました。参考になりました。
はい、そうなんです。 うん。 いや、とんでもないです。いや、僕もなんか話しながら、ちょっと自分で考えて、すごい楽しかったです。どうもありがとうございました。
ええ。うん。あ、はい。